Aku mau cerita nih, jadi, eee, beberapa bulan yang lalu, eee, atau 1 tahun terakhir ya aku agak inget-inget lupa gitu. Nah, aku tuh sempet ngerasain hidup di ibu kota gitu ya yang tadinya aku anak daerah oh, ya, betul, Jakarta jadi yang tadinya aku anak daerah yang tinggalnya ada di, eee, sudut kota yang bisa dibilang bukan di pusat perkotaannya ya, itu ada di Jogja dan dan di situ tuh kayak aku tuh kayak ngerasa mungkin, eee, beda banget ya kayak semua-muanya gitu mulai dari, kayak transportasi dan lain sebagainya gitu, dan awal ke sana tuh, eee, aku tuh kayak percobaan dulu ya jadi nggak yang langsung tiba-tiba pindah gitu enggak tapi kayak heeh, aku ke sana dulu kayak selama 1 bulan gitu ngerasain baru deh nanti beberapa bulan aku akhirnya ke sana.
Apa tuh? Oke. Oh, Jakarta? Oh, oke, heeh heeh, ya ya. Oh, oh, di Jogja? Iya, oke. Mhm. Mmm, oke, baik. Mmm, oh, berarti, kamu ke Jakarta itu dalam konteks urusan pekerjaan kah?
Nah, kebetulan memang, eee, konteks, eee, pekerjaan ya, dan juga ini sih pengen, ketemu temen-temen gitu-gitu terus kebetulan atasan juga di sana jadi kayak mau coba aja gitu selama 1 bulan tuh gimana sih di sana gitu sih.
Oh, iya, oke. Mmm. Mmm, oke, terus kamu gimana tuh setelah percobaan 1 bulan? Eee, rasanya gimana?
Eee, jadi pas awal kesana itu kan kayak, eee, aku tuh persiapan ya kayak mulai dari cari kos tempat tinggal gitu dan itu tuh agak sulit ya karena kan aku pasti nyarinya yang murah dong tapi tetep nyaman gitu karena aku yang jelas kalau dari Jogja ege mulai dari UMR aja udah, beda jauh ya karena kan tetep, meskipun cuma 1 bulan, ya mau nggak mau tetep pakai gaji yang di Jogja dong gitu. Nah, itu tuh agak kesulitan karena di sana kan memang, apa-apa tuh biaya hidup mahal ya, nah tapi kebetulan, dapet nih kayak tempat tinggal yang akhirnya, eee, aku tempatin sama temenku yang kebetulan juga, eee, udah duluan merantau gitu merantau di Jakarta gitu dan kita joinan gitu kebetulan kamarnya, luas ya dapetnya, kayak, eee, 6 kali 4 mungkin ya pokoknya, super besar iya, luas sekali, gitu.
Mhm. Iya. Oh, oke oke. Benar. Jakarta, oke. Oh. Mhm. Lumayan luas, iya, heeh. Oh, oke oke, terus kamu setelah di sana itu gimana? Kamu merasakan langsung bisa beradaptasi atau, gimana tuh?

Selain makanan sih kayak dari kebiasaan orang-orangnya ya. Kalau di Jogja sendiri, eee, misalkan kita bahkan kayak keb aku misalkan dari daerah gitu ya, pinggiran daerah, di Jogja gitu. Tapi misal aku ke kota gitu, terus kayak, mmm, misalkan beli makan gitu, orang-orangnya tuh kayak lebih ramah gitu loh. Kayak misalkan, "Oh, dari mana?" Gitu, misalkan meskipun pake Bahasa Indonesia ya, itu tapi tetap kayak dia, eee, ramah, gitu, dan kayak nanya-nanya, "Oh, dari sini ya?" Gitu. Terus kayak "Oh, betul, iya. Gimana, di sana?" Gitu-gitu loh. Tapi kalau di Jakarta sendi
Heeh. Mhm. Oh, oke. Ya, iya. Mhm. Cara cara menyapanya lebih lembut mungkin ya, oke, iya iya, kebayang sih, hmm hmm.
Ya, lebih lembut, dan kayak lebih banyak interaksinya ya. Kalau di Jakarta sendiri tuh kayak, eee, gi gimana ya, kayak ya udah, kayak nanya, "Oh, dari mana?" Misal aku jawab Jogja, ya udah, gitu aja percakapannya, cukup sampai di situ gitu. Padahal itu, misalkan aku belinya makan itu tuh di deket kos gitu, otomatis kan, eee, harusnya lebih sering interaksi ya, tapi ya kayak gitu aja, cukup di situ aja gitu.
Mmm, iya iya. Oh, oke o Oh, oke, tapi, eee, kira-kira selama kamu di sana, ada nggak, kamu kayak, e mencari, komunitas yang asalnya tuh dari Jogja gitu? Misalkan, eee, teman-teman kamu yang di Jogja terus sekarang move ke Jakarta. Tapi lebih dari 1 orang, lebih dari 2 orang gitu. Yang cukup banyak gitu. Sering nggak kamu ajak main ketemuan sama mereka?
Nah Kebetulan mereka malah yang, e merangkul aku ya, jadi kayak, mungkin karena aku masih kayak dianggap, eee, maksudnya kayak kasian kan, sendirian di sana gitu, jadi kayak, lebih sering kayak ditanyain gitu, "Gimana di sini?" gitu. "Mau belanja bareng nggak? Mau makan bareng nggak?" Gitu-gitu sih. Jadi kayak lebih di, eee, jaga ya malahan ya. Jadi kayak, ketemu beberapa kali juga, nggak yang cuma 1 kali gitu sih.
Oh, oke, bersyukur deh. Mmm. M ya. Wah, aku juga bisa ngebayangin jadinya ya kalau aku jadi kamu mungkin aku akan merasakan, perasaan yang sama kali ya. Apada apalagi awal-awal pasti butuh penyesuaian, waktu untuk beradaptasi, gitu. Nah, setelah 1 bulan kamu di sana, tapi, e untungnya ada teman-teman kamu yang baik ya, yang dari Jogja yang ngajakin kamu main. Kamu mu udah mulai merasakan kenyamanan, atau masih tetap kayak merin merindukan kebiasaan-kebiasaan dan maka makanan makanan dari Jogja?
Mhm. Betul. Iya.